Ah, então, me conta que hobby da infância você mantém até hoje?
Ah, imagina, é é é o tênis, né. Resumidamente, é só pra deixar bem claro, qual é o esporte, qual é o hobby também. Ah, só que eu tenho uma uma um relacionamento com o tênis que é bem bem estranho, né. Quando eu era pequeno, eu gostava muito, né, do esporte. Eu sempre gostei pra falar a verdade, né, a minha mãe minha mãe também ela gostava muito do Guga, né. Então, ela ficava falando pra mim do Guga o tempo todo, só que depois o Guga apo aposentou, eu tinha 9 anos também. Então, tipo, eu sei a grand a grandiosidade que foi o Guga no esporte, né, ou como ele trouxe levou o esporte também para o mundo, né, o Brasil ficou reconhecido como um país também que não sabe só jogar futebol, também sabe jogar tênis, né, e depois o vôlei e depois várias outras coisas que a gente também foi conquistando, né, nat natação. Bom, mas vamos reduzir assim ao tênis, só. Então, tinha, né, a imagem do Guga que era um brasileiro, assim, que era o máximo pra mim, mas o que eu gostava mesmo era do espanhol, né, o Nadal, gostava muito do Nadal, gostava do suíço também que era o Federer. Então, tipo, ah, o Guga é legal, tá, mas eu acho o Nadal muito melhor, eu acho o Federer muito melhor. Então era essa essa brincadeira que eu tinha, né, e a minha ideia de tênis também. Então, claro que quando a gente é criança, a gente não entende muito bem o que a gente tá vendo, né, a gente vê ali batendo uma bolinha mas não não tem aquele amor pelo esporte. E eu
Ótimo. <chuckles> Hum. Ok. <laughs> Sim. Exato. Isso. Aham. <laughs> Aham. Sim. Aham. É só bolinha vai, bolinha vem, né?
Exatamente, exatamente. Só que tipo, acho que um dia eu fui ver um jogo, eu morava na Bahia, naquela época. E eu fui à Costa do Sauípe, né, lembrei agora. Foi a Costa do Sauípe, em Costa do Sauípe, estava tendo o aberto de Costa do Sauípe, o Costa do Sauípe Open. E eu tive a oportunidade de ver o Nadal, né, ele estava jogando lá. E aí eu falei caramba, é completamente diferente de ver, eh, ali na televisão, né, não é nem online naquela época não tinha como a gente vê num celular ou num computador, né? Eh, não se
Aham. Ótimo. Uhum. Uhum. <laughs> Sim, e mas qual é a diferença? Desculpa.
Ah, então, pra mim a diferença mesmo da da de conseguir assistir um jogo, né, de tênis ao vivo e um um jogo de tênis, tipo, na televisão é completamente diferente. É o barulho é o barulho mesmo da da raquete, né, parece sério, parece tiro. O cara tá jogando, é que na televisão a gente não ouve, mas parece um som de tiro, tipo, a batida, a pancada mesmo, sabe? Que dão. Eu fico pensando poxa, ele bateu com tanta força, como é que essa bola continua dentro da quadra? E como é que o outro cara consegue retornar isso? Aí, o saque a duzentos e poucos quilômetros por hora que aparece ali, né. E tipo a gente pensa, o o outro não vai retornar, ele não vai conseguir a bola tá uma bolinha amarela pequena, daquele tipo, a duzentos e poucos quilômetros por hora, óbvio que ele não vai retornar, ele vai e retorna. Aí eu fico pensando: "Poxa, isso é incrível," né, a movimentação, a correria e o fato também ali da gente tá vendo ao vivo, né, a proximidade com o jogador, o joga a gente está gritando o nome dele, ele olha pra gente, né, então, tem uma proximidade maior. No futebol a gente não vê tanto isso, né. Sei lá, se eu for assistir o jogo do Brasil ficar gritando o jogo todo: "Vinicius Junior, Vinicius Junior, Vinicius Junior," ninguém vai olhar pra mim, né, ninguém vai olhar pra mim, né. E eu lembro que eu era criança, eu gritei: "Nadal, Nadal, Nadal," ele olhou pra mim e sorriu e tal. Falei: "Caramba, o Nadal, ele sorriu pra mim que legal." E eu comecei a gostar mais do esporte, aí eu falei: "Mãe, quero começar a aprender," né, e ela sempre apoiou, né, me apoiou muito, me botou num num cursinho, né. Um cursinho, olha, maluco, botou numa aula de tênis, né, com professor e tal, e era e era tipo em grupo, né. A gente obviamente não tinha condições de pagar assim um professor só pra mim, né, que era muito caro, então me botou ali num grupo, era tipo 20 crianças praticamente, o professor, então era uma brincadeira, não era tênis de verdade.
Hum. Olha. Sério? <laughs> Sim. Olha. <chuckles> Aham. Hum. Sim. Uhum. É. Ai. Onde? <chuckles> Oh. Uhum. Isso é ótimo. Hã. Sim. Aham. É. Tipo, como era a aula de futebol, né, tipo, conjunto que cada um vai aprender aos poucos.
Exato. Exatamente. Eram 2 quadras ali, aí ficava tipo, 5, 5. Aí, cada um, ficava jogando um pontinho com o outro e quem perdia passava para o outro lado, aí a pessoa que continuava ficava ali batendo a bolinha sempre contra os outros, né. Então, todo mundo jogava, né, mas era muito uma brincadeira a gente não aprimorava muita técnica, sabe? Eu percebi que tipo eu não estava evoluindo muito no tênis. Eh, e acabei, tipo, deixando um pouco o tênis de lado, tá? Tipo eu, aos 12, 13 anos, eu fui desgostando mais, perdendo a graça, sabe? Eu ia jogar mas tipo já, virava uma obrigação. Não era algo que me enchia os olhos, já não assistia mais tantos jogos também. Comecei a gostar de outras coisas, sabe? Já adolescência, né? A adolescência é assim mesmo.
Boa. Hum. Boa. <chuckles> Ah, ok. Hum. Sim. A fase da indecisão, né?
Exatamente, o que eu comecei a gostar muito era videogame, então eu jogava videogame o tempo todo, entendeu? E, não tinha vontade mais de jogar tênis, por muito tempo, até fazer 22 anos e voltar essa paixão de novo, que hoje em dia eu não passo uma semana sem jogar.
<chuckles> Sim. Ai, que ótimo.
É sim, é sim, é muito bom. Gosto muito, me faz muito bem o tênis, sabe?
Ah, isso é legal, né, que você voltou a praticar essa atividade, como que foi essa oportunidade de voltar a praticar, você precisou de aula, voltou sem medo ou voltou meio que: "Ih será que eu consigo?"
<giggles> Não, não foi foi literalmente o final, né? Foi tipo: "Ih será que eu consigo?" Tipo, nem segurar ali na raquete direito eu eu eu segurava, porque tem um grip, né, a gente tem que ter o jeito certo de tipo, segurar ali na raquete com a pra conseguir bater decen decentemente na na bolinha mas bom, isso aí é outro papo, mas quando eu voltei a jogar, eu estava eu estava morando aqui em Portugal já, né, eu já morava uns 3 4 anos em Portugal e tem amigo, né, não era assim meu melhor amigo nem nada, mas é um amigo, né, que gosta muito do esporte. Ele já foi jogador profissional, ele no Rio de Janeiro era o 14° melhor do estado, né, então ele tinha tudo pra ser profissional, tinha bolsa do Estados Unidos, chamando ele pra estudar lá pra pra aprimorar o tênis dele também. Só que ele quis fazer faculdade, aqui eh, lá no Brasil, na época né, ele queria fazer engenharia, então a bolsa que ele tinha era algo relacionado ao esporte, ele não queria aquilo, e entrou na universidade, né, e é isso, eh a universidade eu acho que ela é tanto, uma uma instituição que, que pega os seus sonhos e torna uma realidade, né, caso o seu sonho seja realmente ser um engenheiro, um médico ou algo do tipo, mas também corta muitos sonhos, né. Muitas pessoas ali queriam tá na parte da arte, no esporte e sabem que, infelizmente, não tem como se manter, né? Então é meio triste você saber que tipo o sonho de alguém foi cortado porque tinha que se manter, tinha que sobreviver, né? Mas é a vi
<laughs> Sim. <laughs> Aham. Hum. Nossa. Hum. Tá. Sim. Exato. Seria ideal né, poder conciliar os dois sonhos.
Pois é, mas acontece, acontece. Então ele adormeceu muito o sonho dele, ele era 14° do Rio e parou de jogar, depois que ele, tipo, entrou na universidade tipo ele falou: "Esquece, eu não vou mais jogar porque eu vou me sentir triste em saber que, tipo, eu não segui o que eu queria ter seguido." Né. Só que a tipo, a gente estava 2 anos 3 anos atrás lá em casa assistindo a final do Roland Garros que é campeonato, né, francês, no saibro, tudo mais um grand slam. E afinal tinha sido muito top. E depois daquela final ele falou: "Cara eu vou pegar minhas raquetes que estão no meu armário há 5 anos, empoeiradas e a gente vai jogar um tênis hoje." Eu falei: "Não cara, que é isso? Eu não jogo há sei lá mais de 10 anos." ele: "Sim, eu também não jogo há mais de 10 anos, né? Mas eu quero jogar hoje, eu acho que o o esporte ele, me faz muito bem eu devo voltar a jogar, não tenho que me comparar quem foi e os Estados Unidos ficou." eu falei: "Ah isso é legal pra você, então vamos ver, eu por você eu vou vou jogar tenizinho hoje sim." E aí a gente foi jogar, no que a gente foi jogar, tipo, eu pelo menos não parei mais, né? Ele obviamente, tipo, jogou gostou bastante mas o meu nível é muito mais baixo que o dele, né, ele queria mesmo soltar o braço, jogar com alguém, ter um rally bacana e eu não era aquela pessoa, né, eu estava voltando a jogar depois de mais de 10 anos e eu nunca tive um nível alto, ele teve.
Hum. Sim. Olha. Bo <laughs> Que ótimo. Sim. Sim. Ah, mas paciência né? A diversão começou naquele momento, então por mais que seu nível não seja o mesmo que o dele, acho que valeu a pena pela tua emoção e pelo fato de que você até hoje não parou.
Sim. Sim. Ah sim, não mas é literalmente isso. Valeu muito a pena, muito a pena mesmo, porque eu comecei a jogar e primeiro era tipo uma brincadeira, me senti uma criança ali na quadra, né, tipo, ah, vinha uma bola e só de eu conseguir retornar uma bola, tipo, a bola passou pro outro lado já era uma festa pra mim uhu let's go vamos que vamos. As pequenas vitórias então, era muito divertido, muito engraçado, jogava com outros amigos meus também, que não sabiam jogar, e aquilo era super super engraçado. Até que eu comecei a aprender, né, reaprender a jogar, e consegui também tipo ganhar um jogo, né, ganhar um set, perder, entender o porque que eu perdi, né, ficar triste quando perder também, então eu falei: "Pô agora eu tô começando a levar mais a sério, né, isso aqui po estou me frustrando porque eu não estou conseguindo fazer uma coisa ou outra, porque eu sei que eu consigo." Então eu comecei a falar: "Pô que legal ,por que que eu parei por tanto tempo né Eu poderia ter continuado, mas ainda bem que eu voltei a tempo né? Melhor ter voltado aos 22 do que me frustrar, sei lá, quando chegar aos 60" e falar: "Pô, poderia ter jogado tênis tanto tempo na minha vida, né? E voltei agora aos 60 que eu estou mais cansado." Então, eu já
<laughs> <laughs> As pequenas vitórias, né? Hum. Boa. <laughs> Exato. É isso. Uhum. E já é uma coisa super legal né, como um hobby que te alivia o estresse e que pensando lá para um futuro, caso você queira ter filhos ou caso você tenha um sobrinho, já é uma coisa que já pode passar de um de uma pessoa a outra, né, de ter um esporte ali ou até mesmo uma esposa ou um esposo, nunca se sabe. E aí jogar junto passar essa animação toda né isso também é maravilhoso.
Aham. Sim. É verdade. Sim, sim, sim. Sim. É verdade você tem total razão, porque no fundo no fundo, né, eu eu tenho a minha namorada, ela não não é grande fã assim de tênis, mas já botei ela na quadra de tênis pra pra jogar comigo, né, e
<laughs> Eu vou você não tenho opção, vambora que não tem ninguém pra jogar. <laughs>
É é literalmente isso, literalmente isso mesmo. Botei ela na quadra e falei: "Vamos jogar, vamos jogar" né, e tipo ela se divertiu algumas vezes, né, conseguiu conseguiu curtir um pouquinho, só que não é muito a praia dela sabe. Ela não é grande fã do tênis, mas por mim ela vai. Mas eu vou te falar que é um esporte que me faz muito bem. Eu eu sou uma pessoa muito ansiosa, sabe, eu às vezes quando tem alguma coisa na minha vida que tá chegando perto, ou seja, uma entrevista de emprego, ou sei lá, ah tô longe da minha namorada por muito tempo, e ela vai vir esse final de semana. Eu fico ansioso da vinda dela, então fico ansioso com tudo. Eu não f eu não era assim, né, mas depois da pandemia eu fiquei. Aí eu percebi que a pandemia me fez muito mal. E às vezes quando a ansiedade é muito grande, né, ela me dá alguns efeitos corporais mesmo, um deles é a minha boca, né, meu maxilar ele trava. E a única coisa que melhora isso é um relaxante muscular, ou jogar tênis. Quando eu tô jogando tênis eu não sinto nada, né, então eu esqueço de tudo, literalmente todos os meus problemas, eu só tô focado em bater na bolinha. Então é minha terapia, né, me faz bem. Eu mexo o meu corpo, me movimento, eu tô saudável, e faz bem a minha mente. Então é um hobby de infância, que eu quero levar até o último mome momento da minha vida que eu conseguir pisar ali numa quadra entendeu, porque
<laughs> Uhum. Hum. Sim. <laughs> Olha. Nossa. Ótimo. Aham. Isso é su super top.
é muito bacana, muito bacana mesmo. Parece bobo, né, parece simples tipo, ah bater numa raquete mas, pra mim não não é, pra mim faz faz importância.
Mas não é não é tão simples. Você falou uma coisa que eu acho super importante, né. Você tem 2 opções quando seu maxilar bloqueia, ou jogar ou tomar remédio. Ah é tão mais saudável jogar, né?
Pô, muito, muito mais saudável. Eu graças a Deus não tô tendo mais, eh, não tô tendo mais tantas crises de ansiedade, muito menos tipo não é nem crise de ansiedade, as pessoas não percebem tipo que eu tô mal, mas a minha cabeça tá horrível, eu não transpareço pra ninguém, e a minha boca está toda travada, né, então tipo as pessoas só percebem que eu não consigo é as pessoas só só percebem que eu não consigo abrir a boca, e fala: "Pô você não está bem, né?" é o é não, "Sim eu não estou bem. com a boca toda fechada.
Uhum. Sim, sim. É o problema do século. Aham. <giggles> Eu já ia jogar. <giggles>
É tipo isso, é tipo isso, então quando eu vou jogar realmente melhora. O que não ajuda muito é esse clima que tá aqui agora, a gente tá entrando no inverno, né, estamos no outono então, as quadras de tênis, a maior parte delas, são descobertas, e aí é impossível você jogar, ali com chuva, né, e é complicado, mas tirando isso, eu sempre estou jogando, né, e quando não dá eu tomo um remedinho também é o que tem que fazer, né.
Frio. Exato. É, mas vem cá esse período frio, você não se arrisca a jogar aquele fake tênis, como se chama? Padel como
É, tem o padelzinho, né, uns amigos meus jogam e tal, mas eu não sou grande fã, porque é é sempre em dupla, né. Eu eu até eu tenho, mas eu não consigo jogar muito em dupla. Eu gosto, né, de jogar em dupla pra experimentar novas coisas, sei lá, é a quadra inteira então eu posso soltar o braço mesmo, sem achar que a bola vai fora porque eu tenho uma quadra inteira, né, nã não é o espaço ali do do do tênis em em singulares mas
É. Aham. Sim, sim. É, ali
é divertido, é bacana mas não tanto quanto o tênis normal. E o Padel também não acho tanta graça, eu prefiro às vezes jogar tênis em dupla do que o Padel mesmo, sabe tipo, o tem o vidro ali atrás, sabe? É meio complicado e
Ah. Sei sim. O teu negócio é tênis mesmo, não tem fake tênis, não tem Padel, é isso né o seu remédio.
Não, não, não. No máximo um paredão. Pode de pode me dar um paredão pronto, contanto que esteja coberto, que eu possa bater uma bola numa parede, tá bom também, não tem problema. <laughs>
Ótimo. Extravasar aquela energia, né, que tá dentro de ti. Jogar ela para fora. Porque eu acho que é bem isso para você, não é somente um hobby, é um ritual, é um remédio na sua vida.
Exato. É literalmente isso, você falou
Porque ele tem poder curativo.
É sim, você falou tudo agora. É um hobby que, da mesma forma que é um hobby, me faz bem, né. E é um ritual poxa é chegar lá, estar com meus amigos ou às vezes uma coisa que eu achei engraçada, né, que antes eu achava que eu tinha hobbies, eh, que eu gostava muito das coisas, na verdade eu gostava da companhia dos meus amigos, né, não é que eu, que eu gost que eu tinha aqueles hobbies. Eu descobri que no tênis não, eu posso tá jogando com o meu melhor amigo, como posso tá jogando com uma pessoa que eu acabei de conhecer, e vou me divertir do mesmo jeito, né, às vezes é até melhor jogar com pessoas diferentes do que com os meus amigos, porque eu tô jogando com estilos de jogos que eu não conheço, com pessoas que eu não sei como é que são também, então é isso tipo é um esporte realmente que eu amo e é um hobby, como eu falei, e volto a repetir que eu quero levar aí por muito tempo da minha vida. Tem um senhor no clube tem 102 anos, né, e ele joga, tipo não é que ele joga joga né, ele bate uma bolinha mas ele tá ali, né. Então eu falo: "Poxa isso isso é incrível, né!" <chuckles> Muito top.
Uhum. Olha. Exato. Exatamente. Uhum. Nossa. Ele tá ali. Enquanto isso tem gente que tá sedentária já com 40 anos de idade, só com o bumbum no sofá, né, isso pra levantar do sofá tem dor articular, e esse senhor 102 anos, ele mostrando que tem o seu porquê jogar o tênis. Olha maravilhoso.
Não é? É ué. Com certeza, com certeza ele falou ele falou assim: "Não, quando eu parar é porque eu não estou mais aqui." <laughs> A gente acha engraçado. <laughs> É.
<laughs> Imagina tadinho. Mas isso é legal, né, que eu acho que essa qualidade de vida que ele tem é muito melhor do que a de muita gente que hoje em dia nem pensa em praticar algo. Olha eu adorei o nosso bate papo, adorei de ver a sua empolgação com esse seu hobby que é maravilhoso, obrigada.
Com certeza. Com certeza. <laughs> Vai desculpando. Obrigado, tchau, tchau.